Ho messo. Ah, comincio io. Ehm, ciao, come va?
Ciao, tutto bene tu?
Bene, bene. Ehm, oggi stavo pensando al futuro, cosa
Sì, che bello.
cosa ci aspetto nei prossimi 10 anni.
Ah, domanda difficile, ci penso spesso, molto generica, sì.
M molto generica. Molto generica, però anche soprattutto perché siamo in Italia e vedere come si evolverà la situazione.
Certo, se non si ci sono sempre degli imprevisti.
È vero. E dal pun mh-mh.
Beh io mhmm io ti posso dire che tra 10 anni spero di aver già iniziato a lavorare ormai, di aver terminato i miei studi
Mh-mh Eh.
e principalmente di essermi realizzato dal punto di vista lavoza lavorativo. Hai, tu non so in che situazione ti trovi adesso con la tua carriera.
Ah, ben Okay. Io, vabbè, posso dire che c'ho 38 anni. Ehm, dal punto di vista lavorativo ti posso dire mi sono realizzato nella vita. Purtroppo la realizzazione lavorativa è sempre mol ma v la realizzazione lavorativa è sempre molto relativa al al quello che riesci a trovare. Sì, per carità, se uno studia per fare il chirurgo
Okay. Sì. Mh, certo.

No, dicevo sto sto riprendendo anche la corsa, e già è tanto se arrivo a 6, 7 chilometri, mezza maratona la vedo molto lontana ancora.
Eh, con la pratica ho un amico, ehm, questo ha u anche un canale Instagram, ehm, e f lui come obiettivo si è messo in mente di girare tutti i Paesi del mondo, ehm, e correre, farsi le mezze maratone, almeno 20, 21 chilometri in ogni Paese che visita.
Okay. Okay. Sì. In ogni Paese, wow! Bell'obiettivo, ambizioso.
Sì. te ne posso nominare vabbè, per adesso penso che sarà arrivato sulla settantina di Paesi.
Ah, che quindi è già avviato comunque.
È già a buon punto, sì. Ehm, ultimamente è stato nel Brunei.
Quasi a metà. Okay.
Sultanato del Brunei, che tu lo dici e e nessuno sa dov'è. Uhm, s è in Asia, sì, vicino alla Malesia.
Brunei, sud-est asiatico. Sì. M esatto, sì, sì, sì. Sì, che c'è quel posto che in pratica, dove che ha comunque il sultano, che è il capo, uhm, ricchissimo e tu tutto il resto della popolazione praticamente vive per strada.
Eh, s sotto al sotto a Singapore. Esa Eh. Eh, c cio ci sono tanti documentari su su YouTube pure. Ehm, l'ho guardato sì, sì, ti ti consiglio di guardare. Ho guardato e devo dire: "Sì, è vera questa cosa". Però, ehm, la san è tutto gratis per loro.
Sì. Sì, sì, sì, avevo visto qualcosa. Mh-mh.
Vivono con poco, ma è tutto grat sì.
Ah, ah sì? Ah, okay. Okay, però si accontentano comunque avevo visto forse delle im delle immagini, vivevano lungo un fiume coccodrilli mi sembrava, no, dov esse pieno di coccodrilli.
Eh, che è un è un compromesso. <chuckles> Uh. E allora conosci il lo youtuber Human Safari?

Eh sì, sì, sì, sì. Poi va bene
Non è proprio facilmente raggiungibile, però
No, però ci si può provare, ci si può provare. Ehm
secondo me è tu cioè n è anche è anche diffi certo, certo. È anche difficile fare una stima così scientifica della felicità, cioè voglio dire ci sono talmente tante
Sì. Mh s no, è diffi mah, soprattutto dove vivi, guarda. So soprattutto dove vivi
Esa secondo me è quello, quello fa tantissimo. Anche le persone che hai intorno fanno m moltissimo. Poi serve un ovviamente una certa paga per, diciamo, concedersi qualcosa. Però quello studio ha anche senso perché, mhmm, dice che i ricchi sfondati alla fine non è che hanno molto di più rispetto a una persona benestante che si può permettere un po' si togliere si può si può togliere qualche sfizio.
Eh. Eh. Eh. No. È vero.
Quindi, mhmm, c'è da vederla anche quella cosa, però <tsk> Ehm, niente, io invece mhmm, cosa?
Di tu quanti Mh, dimmi. Dico, quanti anni devi studiare ancora?
No è No, è un po' cioè, mhmm, in teoria circa 3 o 4, comunque sto studiando ingegneria meccanica, sono all'ultimo anno della triennale, mi mancano poi tutta la specialistica e chissà se master o che.
Mh-mh. Ah. Ah. Quei 10 anni, qua
Comunque questo. Però sì, tra 10 anni, mhmm, immagino che la mia vita sarà molto diversa da quella di ora.
Avoglia di lavorare. <chuckles> Posso dare un consiglio? In Italia s prova, ma non sperarci troppo. O
Soprattutto anche perché mhmm, sì. Eh, infatti. Infatti è proprio quello questo il mio piano, cioè vedere un po' com'è, ma anche se già diciamo che un'idea ce l'ho.
<chuckles> Sì. Ho un cugino che lavora per la Tesla, quindi e lui è emigrato pure, diverse volte. Adesso sta in in Olanda.
Dove? Per la Tesla in Italia o Ah, eh sì.
No, in Italia pietre, non c'era niente.

Eh, una volta che c'hai i soldi ti puoi mettere in spiaggia e non fare nulla, a prendere il sole, stare tutta la giornata a mare senza preoccupazioni. E lui lo guarda e gli fa: "Perché, cosa sto facendo io?" <chuckles>
Mh. Sì. E cosa sta facendo. Eh, <chuckles> e c'ha proprio ragione guarda. <chuckles>
Eh. Già lo faceva, quindi. Senza bisogno di avere senza bisogno di dello sbattimento di andarsi a guadagnare
C'ha proprio ragione, sì. Sì, di d diversi eh, ma poi magari soddisfazione personale, poi ognuno diciamo, non lo so, ognuno si soddisfa in certi modi, tipo
quei soldi. Mh, sì, Eh, la prospettiva della vita.
a me piacerebbe tantissimo a me piacerebbe tantissimo viaggiare, viaggiare fare viaggi, mhmm, belli, diciamo importanti, come dire.
Mh-mh. Eh, eh, eh, eh, eh. E sono delle cose importanti nella vita.
E infatti e mi sa mi sa che sei d'accordo visto il lavoro che fai, credo.
Molto d'accordo. Io già un bel po' di viaggi li ho fatti anche all'estero. Ehm, uhm, il Ci Giappone, uhm, Malesia, uhm, vabbè l'Europa quasi tutta. Ehm, Stati Uniti, e poi cos'altro, in Egitto, uhm, vabbè, tanti. Cioè, ehm, l li ho contati, sono tipo circa 27 paesi ho visitato.
Eh, bello. Eh, sì, sì, sì. Eh, mi piacerebbe, sì. Sì. 27 paesi, però.
Eh, sì. No, ancora ce ne sono tanti.
Ma, io fors Eh, ce ne sono, ce ne sono. Io forse a una quindicina c'arrivo, però devo devo espandermi di più fuori dall'Europa.
Mh. Mh. Poco a poco. A poco a poco. Adesso
Eh, beh, sì. Eh, certo, piano piano li facciamo.
uhm, s con certi portali si riesce a trovare de dei buoni prezzi anche per girare proprio tutto il mondo.
Sì, sì, sì. Sì, è vero, è vero.
Eh, ehm, io fra 10 anni penso di arrivare spero di arrivare a s qu quaranta paesi.